ใช่ แล้วผมก็จะเห็นข้อ ข้อเสียตัวเองอะ ข้อผิดพลาดของตัวเองอะได้เร็วขึ้น แต่ถ้าผมอ่านน่ะ แล้วค่อยมาลงมือทำตอนหลังอะครับ มันจะช้า แต่ละวันผมก็จะเรียนไป แล้วก็ฝึกทำไป แล้วก็เรียนไป แล้วก็ฝึกทำไป ไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ย มัน มันจะจำไวขึ้นครับ จำไวได้เร็วมาก เพราะว่าเป็น
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ถ้าได้ปฏิบัติจริงอะเนาะ อืม ๆ ถ้าได้ปฏิบัติจริง จะทำให้จำ จำไว
เป็นคนจะต้องทำซ้ำ อะฮะ ใช่ หัว หัวไม่ค่อยดีเท่าไร เออ ถ้าใช้วิธีเนี้ย แล้วมัน มันรู้สึกว่ามันจำเร็วขึ้น อือฮึ
อืม แต่วิธีนี้คือค่อนข้างที่จะได้ผลมากเลยนะคะ ในหลาย ๆ คนอะเนาะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่า มัวแต่อ่านจำ อ่านจำ ไม่ได้ทดลอง ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยอะ มันก็จะเนาะ มันก็จะไม่เห็นภาพ อะไรประมาณเนี้ย มันก็จะยากขึ้นไป อีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่า จากทักษะในหลาย ๆ แบบคือ บาง บางทักษะมันก็ต้องเนาะ อาศัยการปฏิบัติจริง ลองทดลองการทำจริง ๆ ไม่งั้นก็คือไม่เข้าใจหรอกว่าจะเป็นยังไงอะเนาะ
อือฮึ ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ ๆ
อืม อย่าง เงี้ยค่ะ ค่ะ ยังไงคะ ต่อ ๆ ค่ะ
แต่ว่า ครับผม ได้ครับ ถามได้เลยครับ แต่ว่าเท่าที่ผมรู้สึกอะ ถ้า ทักษะบางทักษะอะครับ ที่มันไม่ต้องใช้สมองเยอะอะ ผมก็จะไม่ Overload มัน มันฝึกทำไปวันละ 1-2 ชั่วโมงได้อะครับ ถ้าเป็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปะนะ เอ่อ เป็นเรื่องอะไรที่มัน มัน มันถนัดอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ อะไรที่มันไม่ต้องเครียดมาก อะไรอย่างเงี้ย ก็ใช้วันละ หนึ่งถึงสอง ชั่วโมงอะ ก็ได้ผลอยู่ แล้วก็มัน มันโอเคอยู่นะครับ ที่ว่าจะเรียนทักษะเพิ่ม อะไรอย่างเงี้ย ใน ในเกี่ยวกับ ในงานของตัวเอง หรือว่าในสิ่งที่ตัวเองชอบ อะไรอย่างเงี้ย มันจะไม่ค่อยข้างกดดันเท่าไร แล้วก็ทำได้ดี ทำได้เรื่อย ๆ แต่ว่าบางอย่างอะครับ ที่ ที่ผมบอกเรื่องปลูกต้นไม้ ใช่ไหม มัน มัน มันดูง่ายมากเลยนะ แต่ว่าไม่ ไม่แน่ใจว่า เพราะตัวเองเป็นผู้ชายหรือเปล่า ก็เลยแบบว่า เอ่อ ค่อนข้างที่แบบ อะไรที่มันละเอียดอ่อนน่ะ มันจะทำได้ยาก มันก็เลยแบบต้องใช้เวลามากกว่าเรียนอะไรบางอย่างอะ ที่ ที่มันไม่ ไม่ค่อนข้างไม่ซับซ้อน อะไรอย่างเงี้ย อืม
ค่ะ อืม เข้าใจ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม อืม อืม เข้าใจ เข้าใจเลยค่ะ ก็คือ เนาะ ถ้าจะแบบเลือก อะไรแบบเนี้ย ก็ต้องแบบเน้นความที่แบบว่าไม่ซับซ้อนเกินไปสามารถแบบเรียนได้สั้น ๆ แล้วแบบสามารถทำ ได้เลย แล้วคุ้มค่ากับเวลา แล้วใช้ได้ในชีวิตจริงด้วย ใช่ไหมคะ เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ข้อผิดพลาดที่แบบ คนไทยมักทำเวลาเลือกแบบเลือกคอร์สเอย ทักษะ เอยเนี่ย มันคืออะไรอะคะ? เออ แล้วจะหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างให้แบบไม่เสียเวลาเปล่า?
อืม อะฮะ ใช่ ใช่ครับ